जी, जी, बिल्कुल मेरा जो स्मार्ट वॉच है अ, उससे मुझे नींद के बारे में पता चलता रहता है कि मेरी जो अ, गहरी नींद कब कितने घंटे की हुई और ह हल्की नींद कब हुई, तो इस इस उपकरण की वजह से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि मुझे गहरी नींद जब मैं और इससे मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि मुझे नींद क्यों नहीं आई? अगर गहरी नींद अ, आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस दिन मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे मैं अ, स्क्रॉल वगैरह ज़्यादा कर लेता हूँ, तो मेरा माइंड जो है ना उस वक़्त मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। या फिर दिन भर जो हम कार्य करते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल कार्य हो जाता है जिसके कारण में हमारे मन में काफ़ी गतिविधियाँ होने लगती हैं, जिसके कारण भी हमें मतलब उम, गहरी नींद आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमें सोने से पहले थोड़ा मेडिटेशन करके ही सोना चाहिए ताकि हम उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करें और अपने दिमाग से वो सारी चीज़ें निका निकाल दें ताकि हमें नींद अच्छी आए। जी, आप क्या कहते इसपे?
हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी।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 जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल। जी। जी, मैं बिल्कुल अ, सहमत हूँ आपकी बात से कि अ, स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से भी अ, कई बार हमें अच्छी नींद नहीं आ पाती है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें अ, बहुत ज़्यादा सोचने की बीमारी है, वह अ, रात को बिस्तर में लेटे-लेटे ही जी अ अ, कई चीज़ों के बारे में जो शायद इतनी महत्वपूर्ण है भी नहीं, रात-रात भर सोचते रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं जिस वजह से उन्हें नींद नहीं प्राप्त हो पाती। तो तनाव को कम करने के भी हमें तरीके देखने चाहिए क्योंकि उसी से नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि हमें अ, योग का, ध्यान का सहारा लेना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में शुरुआती तौर पर कुछ मिनटों से लेके बाद में अ अ, कई बार घंटों तक भी हमें ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने मस्तिष्क को एकत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ हमारी नींद बेहतर होगी बल्कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो भी कहीं न कहीं बढ़ेगा और जीवन में हमें अ, ऊँचाइयाँ प्राप्त करने में मदद करेगा।
जी। जी, जी, ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। जी, जी। जी, जी, जी। जी, बिल्कुल। हुँ, जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।